Die Politik versucht irgendwas zu machen, aber es wird immer nur drüber geredet und umgesetzt wird meiner Meinung nach nicht wirklich irgendwas heutzutage Modernes. Also wir sind quasi f in v vor 50 Jahren gefühlt so hängen geblieben. Es wird immer geredet: „Wir brauchen was, es muss was getan werden“, und wir machen noch immer dasselbe. So wird ja schön, dass du den Maximalpreis nach oben ziehst. Ja, wir hatten Inflation, Sachen werden teurer und so weiter. Du musst es nach oben anpassen, aber das ist hat ja nichts zu tun mit irgendeinem sch ändern der des Status quo, so.
Genau, sehe ich genauso. Ja. Ja. Ja, ja. Das Problem ist, die Gehälter gehen nicht mit der Inflation mit, also und mit der Miet Mieterhöhung. Das ist Problem. Äh, und deshalb sind auch so viele Leute haben so Probleme jetzt mit'm Geld und, äh, man sieht's ja selber, wenn man einkaufen geht, wenn ich's bedenke, wie Schokolade wie die Preise hochgerast sind.
Das zudem auch noch. Ja. Ja, ja. Ja, ja, da schaut man auch irgendwann auf 'n Geldbeutel so. <snorts>
Ja, weil es ist ja eh das macht dick und dann soll es da noch
Ja. Bei mir, äh, ganz ehrlich, i ich kenne das noch aus der Schule, weil ich bin noch jünger, da da war da ist mir das aufgefallen, wir sind immer in der Mittagspause zu McDonald's gegangen und wir so: „Ah, ja“, und dann so, äh, mein Vater mal so noch aus aus den, keine Ahnung, 60er, 70ern so: „Ja, und dann waren wir McDonald's. Ja, und dann haben wir, keine Ahnung, 80 Cent gezahlt für den Hamburger“, und ja und jetzt zahlst du irgendwie schon irgendwie, keine Ahnung, zwei fünfzig fast.
Äh. Ja. <chuckles> Ja. <chuckles> fünf Euro, 2,50 € Minimum, ja. Für 'n ganz Kleinen, ja, ja, so 'n labberig
Ja, für so ein einziges Ding und du denkst dir nur so: „Hallo?“ Ich meine, ich ich dachte mir so da davor war's noch so, also das ist aus meiner Erfahrung, ich muss also ja, du willst irgendwie dir mal Pizza bestellen oder willst mal ins in 'n Restaurant gehen oder so was. Da war ich nicht der Typ, der die ganze Zeit dahin geht. Aber jetzt gehst du so und denkst dir so, „McDonald's war billig, verhältnismäßig zum anderen Zeug.“ Deswegen sind wir zu McDonald's gegangen als Schüler, weil wir hatten gar kein Geld und, äh und jetzt jetzt gehst du so hin und denkst dir so: „Also ja also ich kann zu McDonald's gehen, aber ich kann halt genauso zum Italiener in die Pizzeria gehen. Kostet genauso viel, wenn nicht sogar weniger“, so, es ist
Ja. Ja, ja, ja. Ja. Hä, ja, natürlich. Ja, genau so viel, ja, und was habe ich jetzt gelesen? Die Restaurantbesuche sind, äh, massiv eingebrochen, weil die Leute sich's nicht mehr leisten können, weil natürlich alles teurer wurde. Ja.
Ja, weil Sachen werden teurer und was auch immer, ja. Auch das ganze Steuerthema, die ganze Steuerthematik drumherum hat sich auch nicht gerade meiner Meinung nach verbessert so, und, äh
Ja. Ne, sie haben jetzt immer noch die Mehrwer die ist die Mehrwertsteuer noch von 19% da, ne? Das haben haben sie doch auch im Wahlkampf, ne, ne? Weil das hatte ja der Merz auch im Wahlkampf versprochen, aber der hält ja eh nix, aber gut.
Ja, ja, ja. Ja, keine Ahnung. Also in in der Politik, i i ich, äh, weiß ich noch, dass es immer sehr oft gesagt wurde von Leuten mit: „Ja, das 'n riesiges Schauspiel da. Das, die die ma spielen hier 'n riesen Theater auf großer Bühne im Wahlkampf immer.“ Aber das machen sie halt wirklich immer, so egal wo du hinschaust, an jeder Ecke, an jeder Kante, halt überall nur irgendein Drumherum-Gerede, teilweise auch Ausweichen. So irgendjemand fragt 'ne Frage an 'nen Politiker und Politiker macht so die allgemeinste Antwort, die du je gehört hast und auf einmal sind irgendwie trotzdem 80% der Leute, die da zugehört haben, zufrieden mit dieser Antwort
Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Alle, alle. Ja, ja. Ja, wirklich wahr. Ja.
wo du denkst so: „Ja schön, du hast halt nichts erreicht.“

Ja, die versuchen mit Mietpreisbremsen oder Sonstigem irgendwas zu machen, aber ich weiß nicht, was du davon hältst.
Äh Ähm, also, hier ist es ganz klar, genauso wie du es geschildert hast. Ähm, ich wohne hier Nähe der Uni, äh, in Stuttgart bei direkt, also, Fußweg 2, dr ja, 5 Minuten. Ähm, bei uns wohnen Studis, haben wir 'ne Studi-WG hier, die zahlen fürs Zimmer 550 €.
Ja. Ah, okay. Ja. Ja, ja. Okay.
Und das habe ich früh also, Anfang des Millenniums für 'ne ganze Wohnung bezahlt mit zwei einhalb Zimmern und, ähm, es wird immer es wird neu gebaut, aber es wird hochpreisigst neu gebaut. Jetzt wird bei uns 'n neuer Wohnkomplex gebaut, vorne in der Straße, ja. Ähm
Das Ja, ja. Es wird immer krasser. Ja, wirklich? Ja.
die Wohnungen werden aber, ich schätze so 90 m², fast 'ne Million kosten. Dementsprech ja, dementsprechend werden die aber auch dann vermietet. Das ist nichts für äh, für Studenten oder Sonstiges oder für Normalverdiener. Es die Leute finden ja, die Leute finden keine Wohnung mehr. Genauso das Gebiet rund um Stuttgart 21 wird verbaut. Rosensteinpark nennt sich das. Von der Stadt wird das jetzt gefördert. Ähm, und da wird's auch das sind auch so nobelste Penthouse-Wohnungen. Also ja, bei uns eine in d ja, bei uns
Das ist aber Äh Ja. Das ist wirklich traurig schon. Ja. Das ist Okay. Ja, das ist für mich dann auch was. Ich meine, da kann ich auch sozusagen so: „Ja, die Stadt fördert und wir wollen irgendwas bauen.“ Und dann bauen sie da auf einmal die nobelsten Neuhaussiedlungen und was äh, Neubauten hin, die sich keiner leisten kann und dann wunderst du dich so: „Ah ja, also, die Leute, die wirklich Geld haben, die bauen hier haufenweise Zeug hin, damit sie noch mehr Geld aus der Tasche ziehen können von anderen Leuten, die quasi auch mehr Geld in der Tasche haben und die Leute, die es nicht haben und quasi nur normale Leute sind“, wenn ich das so sagen darf, äh, die stehen daneben und denken sich so: „Oh ja, schön, das sieht super mega toll aus. Ähm, ich kann's mir bloß nicht leisten, weil's einfach so verdammt teuer ist.“, und dann steht die Hälfte von diesen Wohnungen dann irgendwie leer oder so und gehört irgendwelchen ja.
Genau. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Du, aber hier in Stuttgart ja, in Stuttgart finden sich immer Leute. Stuttgart ist eine unheimlich reiche Stadt, muss man sagen. Es gibt hier, äh, in der Innenstadt auch so, äh, Doro Dorotheenquartier. Oben sind auch so Penthouse-Wohnungen. Da zahlen die so sind dann so Unternehmensberater, die zahlen 5- 7.000 € Miete, um 'ne Riesenterrasse zu haben und Sonstiges. Also, es ist unglaublich. Und die Leute, die ganz Normalverdiener sind, die finden entweder nichts mehr, dürfen aber dann auch nur ein Kind haben. Schlimm ist auch für die Leute mit Haustier und, äh
Ja, okay. Ja. Ei, ei, ei. Ja. Das ist halt dann ja, ja. Ja, ja, für die auch, ja. Das ist ja, keine Ahnung. Bei uns zum Beispiel haben sie, ja
Ja, ähm es gibt für, also ja, sprich.